Então, eh, queria conversar um pouquinho contigo, quem sabe você pode me ajudar também um pouco, né, sobre, eh, essa situação que eu tenho vivido, que é a questão de é eu realmente não <chuckles> não sei o que fazer, é, como gerenciar
Claro. Não, com certeza, vou vou realmente aqui te ouvir, né, e e conseguir de de repente, eh, perceber, né, a sua necessidade e com certeza eu se eu tiver algum insight eu vou aqui ter o maior prazer em te ajudar.
Aham. Que bom estou precisando. Eh, eu realmente eu tenho tido dificuldade em fazer o melhor gerenci gerenciamento mesmo, né. Eh, com relação às coisas que eu tenho que fazer e às distrações, né. Então, porque a gente tá vivendo em uma época, né, em que tem muitas fontes de de distração e no meu caso é o telefone celular. Eu realmente, eu tenho assim, eh, eu moro longe, né, da minha família, eles estão no Brasil, eu moro no Estados Unidos, e a gente, eh, acaba se comunicando mais, né, através de, eh, de Messenger de de WhatsApp, esse tipo de coisa, e não são só os familiares, mas também os amigos e esses é que são o gra a grande fonte de distração, né, para mim, e para gerenciar o meu dia, a minha vida, a minha rotina, porque eu acho que eu não sei como é que as pessoas fazem, mas a impressão que eu tenho é que elas ficam o dia inteiro nesses grupos, nesses, né, só mandando mensagens, seja eh, fazendo perguntas, seja, eh, mostrando fotos, compartilhando vídeos, e eu acabo, começo a fazer uma coisa, e dali a pouco quando eu vejo, eu estou no telefone e estou respondendo, mas espera lá eu tenho que me arrumar, eu tenho que sair para fazer compras no supermercado, mas aí parece que eu não quero, eh, ficar digitando ou lendo quando eu estou dirigindo, então eu faço isso antes, eu acabo perdendo às vezes de 30 minutos, a 1h, você acredita?
Uhum. Uhum. Hum. Uhum. Ok. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Aham. Sim sim, olha, isso é muito comum, né, como você mesmo disse no início, né, eh, hoje é o grande vilão, né, é o telefone, né, os aplicativos, né, hoje em dia, assim, as pessoas não vivem mais sem isso, essa é a grande verdade, né, eh, quando dá aqueles bugs e e sai do ar, né, por exemplo, o WhatsApp, né, o Instagram, parece que as pessoas ficam loucas, né, hoje em dia, porque acabam se viciando realmente, né, e se você fizer aquele acompanhamento, né, que que o próprio telemóvel tem da quantidade de tempo que se gasta, né, eh, acaba que a gente se assusta. Então, é é algo que precisa ser realmente observado, porque acaba impedindo de fazer outras atividades importantes, né, na vida, como viver, né, a grande verdade é essa, viver no mundo real, né, e sair do mundo virtual.
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. É, é. Uhum. É. Uhum. Exato. É. Uhum, é.
Eu super compreendo, assim, né, que você utilize, também, como ferramenta para apro de aproximação com a sua família, né, e realmente é uma necessidade e e isso ajuda muito, né, mas tem trosso esse outro lado, né, que promove a do excesso causa realmente muita dependência, né, realmente essas distrações. Mas me diz uma coisa, você você sente que você perde mais tempo, assim, nos intervalos do seu trabalho, na hora do almoço, ou, também, durante o seu expediente de trabalho, né, ou na hora de dormir? Como é que funciona as suas distrações, assim, no telefone, né, que parece que a maior fonte de distração é é o telefone.
Uhum. É o excesso. É. Hum. Uhum. Ah. É. É o telefone, sem dúvida nenhuma, e o mais interessante, é que eu não sou a pessoa que que procura o tempo todo, eu tenho razoavelmente uns horários pra isso, eu reservo, né, durante o dia, mas o problema é a enxurrada de coisas que as pessoas mandam, e o mais interessante, é que eu não eu não sei bem o que que passa pela cabeça pelas cabeças deles, mas geralmente eles ficam, assim: "Ué", ainda fazem esse tipo de pergunta: "Ué, ainda não não respondeu?". "Você nem leu o que eu mandei?", "Eu tô te esperando, que que você achou dessa foto?". E agora ultimamente, eu tenho notado que as pessoas elas amam mandar links, compartilharem links de Facebook, de Instagram, de tudo, pra que eu possa ver, né, e o pior de tudo, é que eu acabo caindo nessas distrações, porque eu acabo perdendo muito tempo, É.
Uhum. Hum. Uhum. Uhum. Hum. Uhum. Uhum. Uhum. Se sentindo pressionada né. Porque existe realmente essa pressão social, né, e às vezes pra gente se sentir pertencente, né, ao grupo ou pertencente, eh eh às amizades
Uhum. Ou até pra se sentir amigo, né, tipo, minha amiga fala: "Ué, eu te mandei isso de manhã, já tá de tarde, você ainda não viu?". Olha só, e aí, lá vou eu parar
Uhum. Uhum. É, quase que uma condição pra manutenção da amizade, né, é quase isso, né, é uma imposição também que vem externa, né, e é muito comum que que, eh, as pessoas caiam nessa cilada, né, hoje em dia realmente, tá bem desafiante. Agora uma coisa interessante que eu não sei se você já faz ou já fez alguma vez, eh, é bloquear as notificações do teu telefone, né, você como assim, você já tem o tempo certo de pegar, né, no telefone, então, isso já é interessante porque minimiza. Agora, se ficar aquele barulhinho, né, de notificação chegando toda hora, aí a tentação é maior, né de você ir lá olhar né, eh, enfim. E uma outra coisa legal que você pode fazer, é conversar com seus amigos, com seus familiares dizendo: "Olha, eh, eu estipulei, né, pra reduzir realmente a minha essa minha dependência com com o telefone, com as redes sociais, eu estipulei alguns horários pra mim, então, é possível que eu só responda, qualquer coisa, qualquer mensagem nesse horário. E se for algo emergencial, algo urgente, aí me liga, né, mas não não manda mensagem, não manda link, porque possivelmente, eu de fato não vou ver", né. E aí, você faz esse acordo com eles, pra que eles consigam até respeitar, né, a sua o seu posicionamento de vida, né, essa essa nova fase que você quer realmente priorizar outras coisas. Então, acho interessante você ser, verdadeira com eles, né, aberta, fala: "Olha", eh, ao invés de falar: "Ah não vi, estava trabalhando", né, porque eles não vão saber, exatamente qual a hora que você tá estudando, a hora que você está ocupada, né, eu acho que se você já estabelecer os horários, e dizer pra eles: "Olha eu só vou olhar, porque esse é meu tempo de rede social, é o que eu permito ficar ou quantidade de tempo, a partir daquele horário, né, então, aproveita para mandar as coisas ne nesse momento, porque, aí, tem mais chance de eu responder, de eu interagir", né, e enfim, eh, eu acho que isso é interessante, que que você acha?
É mas, é. Isso. Hum. Hum. Isso. Hum. Hum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. É, nossa. Uhum. Uhum. Uhum. É, uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Entendi, hum. É, e eu tô achando bem legal, porque parando pra pensar eu estava pensando enquanto você estava falando, né. Eu acho que até agora me faltou coragem, pra ter esse tipo de conversa sincera, né, limpa e honesta, porque eu não tenho tempo pra se cada pessoa me manda 10 links de vídeos, né, compartilham comigo pra que eu veja dê uma opinião, imagina no, tipo, 12, 15 amigos, fazendo a mesma coisa. Eu vou ficar o dia todo mexendo no celular e vendo pra dar minha opinião, então, assim, eu eu tenho que ter essa coragem de ter essa conversa, né, e e jogar limpo, né. É, eu achei uma excelente ideia, porque eu também tenho um pouco de receio de fazer isso mas, tá mais do que claro, né ,de que isso é uma coisa, importantíssimo porque, por exemplo, eu moro, eh eu tenho amigos que moram do outro lado da costa, no país, então, nós temos 3 horas de diferença, então, quando eu já estou dormindo, né, meia-noite, eles estão mandando coisas pra mim, e o meu telefone fi não fica não tem essa eu não desligo as notificações, porque por eu morar longe da família eu tenho medo que aconteça alguma coisa urgente, e tal, eu quero saber. então mas eu acho que eu vou ter que fazer isso, porque isso tem
Hum. Uhum, isso. Uhum. Uhum. Aham, exatamente isso. Uhum. Eles estão querendo conversar com você? Uhum. Você você mora sozinha? Desculpa te te interromper.
Não, não eu não moro sozinha, não não, eu moro é.
Tem Tem outra pessoa, né, no onde você mora.
Sim sim, é, eu sou casada. Uhum.
Olha que legal então assim, as pessoas mais próximas, família, né, ou até algum amigo que estiver em uma em uma questão de emergência, se não conseguir, eh, se ligarem para você, você pode fazer esse acordo, "Olha, não manda mensagem liga", né, se ainda assim você não atender por alguma razão porque seu telefone está no silencioso, né, está longe de você
Uhum. Hum.
você pode combinar com eles, "Olha, for em caso de emergência você liga para o meu marido, porque ele vai conseguir me encontrar", Porque dificilmente as pessoas vão ligar para o seu marido para não falar nada, para ficar de papo furado, entendeu. Então só vai ligar para o para o seu marido quem realmente está com uma grande necessidade de falar com você, e aí isso já minimiza, já reduz um pouco essa procura em relação a você, né, eh, nas questões mais emergenciais, isso não quer dizer que você vai cortar vínculo, né, com as pessoas, não esse não é o objetivo, né. Mas eu acho que você colocar limites neles eu acho super importante, e combinar isso com eles também: "Olha se for emergencial liga para o meu marido, que o meu marido tem como me encontrar".
Uhum. Olha só. É verdade. Aham. Uau. Uau. Aham. Aham. Uhum. Aham. Olha só. Que ideia genial, e tá aí uma coisa que não tinha passado em nenhum momento pela minha cabeça, né, estava assim, tipo no no naquele lugar que você, né, no na beira do precipício, o que que eu vou fazer? E essa ideia é fantástica porque assim, de fato eles não ligam até porque eu não falo a língua dele, né, não falam inglês então, se por acaso o telefone dele ligar e for alguém, eu já sei e eu posso ficar tranquila deixando o meu telefone sossegadinho no canto dele, eu te agradeço muitíssimo amei as os conselhos, vou começar a usar. <laughs>
Uhum. Imagina. Ah, legal, fico feliz de ter podi eh, de ter te ajudado, né, e espero realmente tenha sucesso, e que você consiga reverter essa situação, né, nada melhor do que uma boa conversa, né, uma conversa direta, sincera, honesta, e utilizar esses recursos que eu acho que já vai poder te dar um retorno bacana, e s ter uma vida mais leve.
Muito. Sim. Muito boa. Muitíssimo obrigada, adorei falar com você, e até mais.
Até a próxima, <chuckles> até a próxima.
Até.